Ya mesela kitaplığımı, ııı, böyle, ımm, sokakta, ııı, sandıklar buldum, ııı, paletten aslında. Sonra onları güzelce temizledim, koyu kahveye boyadım. Iıı, öyle kendime 2 tane farklı kitaplık yaptım. Imm, yatağım da, ııı, yine paletlerden. Yine temizledim, bakımını yaptım. Yatağı da beyaza boyadım. Hem palet olduğu için çok rahat çünkü aslında, hani, ahşap ve sert.
Hı hı. Şahane, çok güzel bir fikir. Hı hı. Evet, doğal malzeme, değil mi?
Iıı, hem de ya 0 ücretle, ııı, odamı öyle dizayn ettim aslında sevdiğim bir şekilde.
Aslında, eee, minimum, ııı, maliyetlerle, eee, çok böyle aslında keyifli, sıcak, eee, şeyler yapmışsın ve kendine özgü. Yani yaptığın her ürün aslında 2. bir tane olmayan, işte senin yatağından başka kimsede yok. Eee
Evet. Evet, büyük bir ihtimalle yani bilmiyorum ama en azından ben hani kendim yaptım. Bir de işin içine kendi emeğimi
Olma ihtimali yok zaten. Sen yaptığın için, hani, 2. bir tanesini yapmadığın için evet, belki paletten daha önce yatak yapmış biri olabilir ama aynı şekilde, eee, mümkün değil. O yüzden, eee, çok da sana özgü, seni de yansıttığını ben düşünüyorum. Eee, o da bir sıcaklık veriyor sanki, değil mi?
Evet. Aynen. Evet. Hı hı. Ah, aynen öyle. Dediğin gibi, yani, iii, hani evimin içinde kendi yaptığım, kendi emeğimin olduğu, tasarımımın, yaratıcılığının konuştuğu nesnelerin olması hoşuma gidiyor. Bak, bir şey daha geldi aklıma.
A, nedir o? Paylaşs
Iıı, mesela öyle çok dekor insanı değilimdir, yani bana çok büyük bir enerji vermediği sürece dekor objeleri çok fazla yoktur, ımm, ve odamda kullanmadığım hiçbir şey yoktur.
Hımm. Dekordan kastın ne mesela, duvarda tablo mu yoksa böyle ufak süs eşyaları gibi mi?